ต่างประเทศตุ๊บค่ะ ก็มาได้ในประเทศ ใช่ อา แล้วทีเนี้ยค่ะ พอเข้าไปเป็นเนาะ อย่างในส่วนของการ อ่า ด้านความปลอดภัย อันเนี้ยเดี๋ยว เดี๋ยวไว้เล่าทีหลัง แต่อย่างที่มันจะเล่า รู้สึกว่า โอ๊ย! มันแบบปวดหัวปวด head มาก ก็คือ <inhales> เราจะต้องเรียนรู้ด้วย สายการบินเนี่ยค่ะ ส่วนใหญ่อะมันจะต้องมีการทำครัว เขาจะเรียกเป็น เขาจะเรียกศัพท์ว่าแบบทำครัว ก็คือคนนั้นน่ะจะได้รับมอบหมายให้เป็น galley galley ก็หมายถึงครัว อ่า ก็คือมีหน้าที่อุ่นข้าว มีหน้าที่แบบว่าเตรียมอาหารทุกอย่างให้ทางผู้โดยสาร แล้วก็ลูกเรือด้วยกัน รวมไปถึงนักบิน อา นั่นแหละค่ะ แล้วเรารู้สึกว่าแบบ เฮ้ย ส ถ้าเป็นสายการบินอื่น อย่าง อ่า สายการบินของ ของประจำชาติเรา อย่างเงี้ย เขาก็จะใช้ผู้ชายทำ อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แต่ว่าสายการบินของเราอะเขาจะไม่แยก ชาย-หญิงจะต้องทำได้หมด อือฮึ เออ แต่เราอะ
อ๋อ อือฮึ อา ค่ะ อืม อะฮะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม อารมณ์แบบประมาณว่าต้องมีความเท่าเทียมกันเนาะ ต้อง ผู้หญิงก็ต้องทำได้เหมือนกัน อะไรแบบนี้ ใช่ไหมคะ อะฮะ แล้วยังไงต่อคะ? อะฮะ
ใช่ แต่จริง ๆ อะข้างในอะมันก็แอบเหมือนมีแบบ เหมือนแบบส่วนใหญ่อะค่ะ หัวหน้า ฟ ไฟลต์บินน่ะ เขาก็จะให้ผู้ชายนั่นแหละค่ะเป็นครัวเป็น galley ไป แล้วก็ผู้หญิงเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ฟ แต่มันก็จะมีแบบว่าหัวหน้าเที่ยวบินที่แบบเขามาจากสายการบินที่เหมือนแบบเขามี เขามาจากสายการบินที่เป็นหญิงล้วน เขาก็จะรู้สึกว่า "ไม่ได้สิผู้หญิงก็ต้องทำได้เหมือนกัน" อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะชอบ
อือฮึ อ๋อ สายการบิน หญิงล้วนก็มี ใช่ไหมคะ แบบนั้น อืม โอเคค่ะ
ใช่ค่ะ เขาก็แบบว่า เขาก็จะแบบว่าชอบจับให้ผู้หญิงอะเป็น เพื่อที่จะฝึก อา ซึ่งเราอะไม่ชอบเลยค่ะ ทุกครั้งที่ไป บรีฟ ก่อนหน้าที่จะแบบเหมือนขึ้นไฟลต์ แบบผู้โดยสารจะมาอะ มันก็จะมีการ บรีฟ กันก่อนว่า "เฮ้ย ใคร? อยู่ตำแหน่งไหน ทำหน้าที่อะไร?" อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ แล้วทีเนี้ยทุกวันน่ะไปอะ นอกจากแบบไปตอบคำถามแบบด้านความปลอดภัยในทุก ๆ วันน่ะ เราก็เกร็งอยู่แล้ว แล้วดันเราต้องมานั่งคิดว่า "วันนี้เราจะโดนเป็นครัวไหมอะ?" อะไรอย่างเงี้ย มันยากมากค่ะคุณ เพราะว่าทางไฟลต์ อา สมมุติว่าไฟลต์หนึ่งอะ อา เอาที่ขั้นต่ำนะ มี 450 ที่นั่ง สมมุติผู้โดยสารเต็ม นั่นหมายความว่าทั้งไปทั้งกลับอะ ข้าวอะเราต้องมีหมดเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นถาดอาหาร แล้วก็ข้าวที่มีอยู่ประมาณ 2-3 ชอยซ์ ทั้งไปทั้งกลับ คิดดูสิคะ คำนวณดูมันต้องเป็น 1,000 กว่าอยู่แล้วอะไหนจะหารลูกเรือ อาหารนักบิน ซึ่งเมนูมันซ้ำกันไม่ได้ อือฮึ
อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ห้ามซ้ำกันด้วย อืม